À, cái góc riêng của mình á là tại sao, biết hông, mình coi đó là góc riêng bản thân là tại vì cái chỗ đó là chỗ mình chăm sóc gia đình, mình nấu ăn, chăm sóc gia đình cũng ở đó, rồi mình ngồi ăn, nói chuyện với gia đình, chăm sóc gia đình cũng ở chỗ đó, cho nên mình cảm thấy mình thích cái chỗ đó nhất trong nhà. Còn những cái chỗ kia đó là chỉ có cá nhân thôi, à, thí dụ như cái chỗ phòng làm việc của mình chỉ có cá nhân mình thôi, hổng có gia đình, chỗ phòng ngủ chỉ có hai vợ chồng, hổng có gia đình và con cái, đó, cho nên cái phòng nào mà tập trung đề huề nhất, vui nhộn nhất đó là cái cái cái cái bếp. Đó, nhiều khi ra, ơ, cái phòng mà ngồi coi ti vi chung nó cũng hổng vui bằng cái bếp nha bạn, tại cái bếp có đồ ăn, đồ uống. Ừm.
À! Ừm. Ừm, hiểu. Mà bạn thích. Ồ! Mà Ừm, đúng nha, tại vì cái bếp ngồi ăn nói chuyện với nhau là nó đầm ấm hơn. Mà đây mình cũng thắc mắc một cái chuyện nha, ừm, mình cũng thắc mắc cái này nè, tại vì có một số người mẹ á người ta thích, ừm, tới mức mà á người ta đặt cái bếp á mà cái chỗ bếp á nó có một cái cửa sổ nhìn ra bên ngoài luôn, tức là vừa làm bếp mà vừa có thể nhìn là chồng mình đi làm về, rồi con mình đi học về này kia đó, hổng biết là bạn có bài trí giống vậy hông?
Đúng rồi, còn cái phòng mà giải trí là ra mới coi phim là sẽ ờ. Ừm. Dĩ nhiên. À. À, không, cái bếp nhà mình thì nó không nhìn ra cái đằng trước, ờ, mặt tiền, mà cái bếp nhà mình tại vì cái mặt tiền thì mới thấy con với chồng đi học về, cái bếp nhà mình nó nhìn ra bên bên bên bên hông nhà, bên hông, à, chứ không phải nằm ở ngoài mặt tiền. Thành ra nhìn ra thì vẫn vẫn nhìn ra được cây cỏ xung quanh, tại vì sân vườn đồ đó, thì nhìn ra được, ừ, tức là thấy được thiên nhiên, à, thấy được ánh sáng mặt trời, thấy được thiên nhiên này kia, nhưng mà kh không có thấy đường gara xe, ừm, tức là người nhà vừa tới, a, thì không nhìn thấy cái người nào tới nhà mình đâu. Đó, nhưng mà
Ừm. Ờ. Ừm. À. Ừm. Cũng xanh nè, cũng yên bình này kia. Hiểu, hiểu, ờ, như vậy thì hổng biết bạn có chú trọng vào cái ánh sáng của góc bếp hông?